Ehm, beh, non benissimo, perché nel momento in cui ci sono vari posti, magari, non so, ehm, montagna o anche semplicemente in, mhmm, ehm, edifici, magari a casa di qualcuno dove non prende, proprio 0, pro nessuna tacca. In quel caso io sto un po' nel panico, nel momento in cui sono fuori fuori campo e soprattutto inizio a cercare disperatamente posti in cui ci sia campo all'interno magari di quel posto. Esatto, sì, salendo sulle sedie, sulle panchine, se siamo fuori, facendo cose gesti abbastanza disperati devo ammettere, ehm, però diciamo che sì, è è successo, poi dipende pure da cosa devo fare. Se sono particolarmente impegnata a fare qualcosa <clears throat> lascio pure stare a un certo punto, però poi quando tornano le notifiche in quel caso sono contenta di riceverle, non come al solito, quindi, ehm, quando non ci sono mi mancano.
<chuckles> fa Esatto, sì, sì, sì. Certo. Con la mano in alto come un'antenna, classico. <laughs> Sì, sì, sì. <chuckles> Certo. Ecco, infatti, eh. In quel caso invece quella notifica è: <gasps> "Finalmente la rete è torna" sì, sì, sì, sì. Beh, guarda è stato veramente divertente parlare con te e e tutto sommato, diciamo che, possiamo anche a volte, uhm, pensare di non essere troppo legati, no, alla alla rete, alla connessione, magari a volte anche un giorno di pausa, come magari la mancanza di internet, può dare un po' di sollievo, non lo so. <chuckles>
Esatto, sono di nuovo connessa, sì, sì. <chuckles> Mh-mh. Certo, sì, sì, assolutamente. Ogni tanto questi momenti di pausa, ehm, di, ehm, detox <chuckles> ci possono stare, assolutamente. Un po' di rilassamento ci sta. <chuckles> Sì, sì.
Vero? Perfetto. <chuckles> Esatto, esattamente. Vabbè. Ci vuole ogni tanto. Guarda, è stato veramente un piacere. Ti auguro buona serata.
Anche per me è stato un piacere, a presto.